Mà là chị này là cái người dạy cho mình luôn cái l cái lĩnh vực đó, bắt đầu chị dạy cho mình cái cách đó là khách check in, check out làm sao. Rồi á, mình, à, lấy giấy tờ của khách sao, thu tiền như thế nào để hông bị sự cố, rồi á, có cái vấn đề gì điện nước á thì làm sao, rồi bắt đầu á chị còn tặng cho mình một vài cái quyển sách mà tiếng Anh giao tiếp á để mà mình nâng cao ờ, mình nâng cao lại.
Ừm. Bản thôi ha. Ờ vời quá. Ơ, vậy là bạn đang gặp được một quý nhân, thực sự là bạn đang gặp được một quý nhân giúp đỡ. Nó không đơn thuần là cho bạn một cái miếng cơm đâu mà cho bạn luôn một cây cần câu đấy.
Ừm. Đó thì mình Ừm. Ừm.

Ừm, ô kê. Và bây giờ nè, giả sử đi, giả sử sau khoảng 10 năm bạn đã tương đối là thành công hơn ngày xưa rồi, nếu bây giờ, bạn gặp một cái trường hợp nào giống bạn ngày xưa, thì bạn sẽ nói gì, và bạn sẽ làm gì để mà giúp cho cái bạn này?
Ừm. Ừm, trước tiên á, là chắc chắn là mình sẽ động viên người ta luôn luôn phải cố gắng, bởi vì cuộc sống sẽ có những cái lúc thăng trầm, vui buồn là bình thường, sau đó thì mình sẽ xem người ta đang khó khăn ở cái nào, mình có thể hỗ trợ về mặt công việc, hoặc là một ít về mặt tài chính, có thể là hổng có nhiều, rồi có thể là cho người ta một cái lời khuyên, hoặc là đơn giản là ngồi uống với người ta một ly cà phê hoặc một bữa cơm thôi cũng được nữa bạn.
Ừm. Hiểu, tức là bạn sẽ đem bạn sẽ truyền tải cái sự tử tế của chị này, cái chị mà ân nhân từng giúp bạn và tạo công việc, tạo cái cần câu thì bạn cũng đem lan truyền tới mỗi người ha.
Ừm.